الصراحة أنا في موضوع كده أو مشكلة مضايقاني ومأرّقة عليّا يعني وكنت عايز أحكي لك وبرضه آخُد نصيحتك كده في الموضوع ده. أنا المشكلة بالنسبة لي إن أنا آه. إن أنا طالب في آخِر سَنة في الجامعة سَنة البكالوريوس، طبعًا الكُلّية بتاعتي فيها مُتَطلِّبة يعني مُتَطلِّبة أول حاجة حضور كتير و حضور ب بَدَني يعني في الكُلّية، تاني حاجة مذاكرة كتير وأنشطة كتير. فطبعًا عشان آخِر سَنة، أنا بقيت واخِد مُهتم يعني بالكُلّية أوي وده بقى جِه على حساب نفسي وعلى حساب صحّتي، على حساب نومي، ممكن أسهر للساعة 02:00، 03:00 وأصحى مثلًا 06:00، 07:00 يوميًا والأكل، أكل طبعًا، ممكن أنزل ما أفطرش وطبعًا بارجع ده مأثّرعلى نفسيتي بقى بارجع يعني مُكتئب، مش محتاج أوصف نفسيّتي.
آه اتفضّل. آه. آه. إمم. إمم. آه. والله. إمم. طَب هو هو أنت عادةً آه. أنت عادةً آآ ال الموضوع دوًة آآ يعني ظَهَر متأخّر معاك والّا يعني والّا لسّه مؤقتًا لسّه ظاهر دلوقتي يعني قبل كده؟
فالموضوع مأزّمني. بُص بصراحة آآ يعني هو تقدر تقول ظَهَر بالتدريجي. يعني قبل كده كان ممكن السِنين اللي فاتت كان ممكن أتزنق مثلًا فترات الامتحانات، آآ فباقول ماشي فترة امتحانات واستحملها وأعدّيها، لكن بصراحة دلوقتي الموضوع زاد ووِصل لحاجة زي ما تقدر تقول عليها الإحتراق الداخلي كده. إن أنا م بقيت الموضوع يعني حتّى وأنا جاي أنام، الموضوع مسيطر عليّا على تفكيري. الكُلّية والدرجات وهاعمل إيه وهاروح فين.
آه. آه. آه. إمم. آه. يعني أنت تقصد كمان إن هو مش
وزي ما قُلت لك ده بقى بقى انعكس على صحّتي ونفسيتي. إمم.
آه. يعني أنت أنت يعني أنت بتقصد كذا حاجة، يعني أنت بتقصد في النوم وفي الأكل وفي الصحّة البدنيّة أو الصحّة النفسيّة.
بالضبط. هو الموضوع آه. هو الموضوع تطوَّر، يعني بدأ مثلًا إن أنا إيه، كنت أسهر عشان أخلّص مثلًا اللي ورايا أو أذاكر أحضّر لبُكرة وبعد كده بدأ إن أنا السهر أصحى بدري، بانزل على طول مستعجل ما بافطرش، آآ في دوّامة كده على طول. فالموضوع بدأ اليوم كُلّه في نفس أنا في نفس الدوّامة دي.
آه. إمم. إمم.
أثّر طبعًا على حاجات كتير منها الأكل بتاعي وال قعدتي مع أهلي برضه مش ما بقيتش قد كده.
آه، آه، آه. طيب، أنت أنت في أ
فحسّيت إن أنا خلاص أنا فاض فاض بيّا.
آه. في يعني في أنت بتتكلّم إن في صعوبات أو عوائِق قابلتك يعني منها من ضمنها أكيد الوقت.